إمم، إمم، طَب هل أنت أصلًا اللى اللي حبّبته في الموضوع والّا أنت حسّيت من شخصيتة إن هو حَب السباحة مثلًا وحاب
بس. آه، آه لإن أنا برضه كنت باتمرّن للحاجات دي زمان، كنت باتمرّنها زمان، و آه وبننزل آه كنّا بننزل مثلًا كل مثلًا weekend نروح مع بعض زمان هو اتمرّن، بدأت بدأت له سباحة حرفيًا وهو لسه لسه baby صغيّر كان 3 سنين، 3 سنين ونص، كنت منزّله مع واحد صاحبي، فكنت يتمرّن معاه هو من 3 سنين لحد دلوقتي هو قطعها سَنة بس.
آه يعني أنت اللي زرعت فيه الموضوع يعني. إمم. أيوه. حلو أوي. إمم.
يعني بقى له من زمان بيتمرّنها، فأنا عشان كده وشايف اللي هو م يعني أنا أنا عشان بافهم فيها ع أوي، يعني أنا ما بافهمش الصراحة في التِنِس وكده آه يعني أنا مثلًا في بنتي أنا ما بافهمش في التِنِس وكده الصراحة مش باروح معاها زي ما باروح مع ابني وكده، وده اللي هو مش بي <tsk> اللي هو مش بيعمل خلل اللي هو مثلًا ده بيحب ده أكتر وكده، لأ أنا عشان مش بافهم فيها وهي جرّبت أخلّيها تتمرّن سباحة اللي هو تتمرّنها for fun هي أصلًا كبنت أنا مش باحب مثلًا ال تتمرّن سباحة عشان اللي هو شعرها هيبوظ بقى وكلور وكده هيبوّظ الد هيبوّظها عامةً، فهي كمان النعومة.
شايف إن هو مجتهد. إمم. إمم. آه. إمم. أيوه طَب هي م مستوعبة الموضوع ده وفاهمة إن أنت بتروح مثلًا معايا عشان أنت فاهم في السباحة وكده ما بتزعلش منّك يعني؟
آه. ب ه هاقول لِك، ما كانتش فاهمة في الأول، بس مع الوقت لمّا لقت مامتها بتروح معاها وكده خلاص، اللي هو المهم حد من و يعني
إمم. إمم، إمم.
معايا يعني يا بابايا يا مامتي معايا.
بس ده ك بس برضه فكرة يعني أنت بتقول دايمًا إن أنت بتصحى معاه بدري مثلًا وتروح والكلام ده كلّه، لكن هي تمارينها مثلًا مواعيد مختلفة ف زي م
لأ هي تمارينها عادية آه، آه تمارينها في المواعيد العادية اللي هي بتاعة 17:00 التمارين العادية، اللي هو في نُص اليوم، بعد بقى ما ترجع من المدرسة وتاكل وتريّح وكده بتروح عادي.
أيوه، إمم، إمم. فطبعًا ده بالنسبة لك صعب، بس في مرّة كده بتروح معاها تقول مثلًا لأ خلاص أنا المرّة دي هاروح معاها عشان مثلًا ما تحس
آه، آه باروح مثلًا معاها لو ما عنديش مثلًا ضغوطات الشغل وكده، آآ، باروح معاها عادي، باروح معاها وأخلّص، وبعد كده أروح على الشغل وهي ترجع عادي وكده.
إمم. حلو أوي. امم.

آآ، بنتي بتتمرّن fitness و آآ إسمه إيه ده، tennis وfitness و الحاجات دي، اللي هي حاجات ال آه، آه، آه، آه، ف وابني بيتمرّن سباحة وgym وfitness فلازم الحاجات دي كلّها لازم أحضَر معاه في الت آه، ومواعيد المواعيد بتاعة التمارين
إمم. آه. جمباز؟ إمم، إمم. تفاصيل كتير وتمارين كتير، آه. طَب هُم يعني هُم جُم طلَبوا منك أصلًا إن أنت ترُوح معاهم والّا أنت اللي حسّيت إن هُم مثلًا متضايقين، فقرّرت إن أنت لأ، خلاص ت تضغط على نفسك وتحاول إن أنت ترُوح؟
لأ طَلبوا، طَلبوا، لأن طَلبوا لإن أنا شُُفت لما كنت باحضَر معاهم وكنت باتفرّج كانوا بيطلَّعوا أقصى مجهود عندهم، يعني عشان بقى بابا قاعد وكده، فلأ لازم نطلَّع أكتر حاجة وكده، فلما ما كنتش باحضَر كان الكابتن مثلًا يقول لي اللي هو <tsk> "مش بيتمرّن، كسلان آآ، مش عايز، ما عندوش نِفس يتمرّن." <tsk> واللي هو أنا بعد فترة حتى لاحظت أداءه مثلًا في أول بطولة لما كنت بارُوح معاه زمان كتير، كان كويس جدًا، بعدها بفترة هو، هو ما بيتحسّنش ولا بيعمل، الفترة اللي أنا سِبته فيها، وكنت باحاول اللي هو آآ، آآ أبعِد عن تراكم الضغوطات دي كلّها. لكن أنا بقى لما بعد فترة وحسّيت اللي هو لأ، لازم وكده، وعشان يضبّط الضغوطات دي آه، آه، فعشان حسّيت إن هو لازم نضبّط الضغوطات دي أنا ومراتي وكده، فخلّيتها هي تبقى مع ابني شوية وأنا مع بنتي شوية وهي مع ابني شوية، كده يعني اللي هو بنبدّل آه، آه، وما نرُوحش إحنا الإتنين في نفس الحاجة، غير بقى الأيام اللي هي الإجازات أو كده نرُوح بقى
حلو. إمم. إمم. إمم. أيوه فاهماك. إن هُم متأثّرين أوي يعني. إمم. وتعكسوا الأدوار كلّ فترة يعني. إمم. والبطولات طبعًا.